Muy bien, bueno, pues mira, es que sí me doy cuenta, sobre todo con la irritabilidad, ¿no?, es decir, eh, creo que mis niveles de irritabilidad crecen así de manera muy rápida cuando ya siento como, uf, es suficiente, ¿no?, porque, ¿sabes? Como un un error o algo que sale mal, pero que sea pequeñito, en estos momentos se siente 1000 veces más más fuerte, ¿no?, entonces creo que he aprendido un poco a identificar estas señales y digo, uy, bueno, ya, no es para tanto, ¿no?, como ya, eh, pero, ¿sabes qué? Digamos que lo he tratado de prevenir lo he tratado de prevenir con algunas, eh, estrategias, ¿no?, como la del pomodoro, la de los bloques de trabajo y de descanso, eh, la de la vista, ¿sabes qué? Me ha pasado mucho que sí siento que el cansancio visual me me da fuerte, ¿sabes? Lo siento mucho, entonces, lo de mirar otros objetos, lo de 20 20 20, eh, estrategias que que- que he incorporado con mi rutina, en mi trabajo, para prevenir, como así, como tú dices, esta raya o este burnout eh, sí, ahí poco a poco, ¿no?, porque también toma energía y, pues, tiempo también, sí, <chuckles> puede readaptarse, sí.
Ujú. Claro, sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú. Okey. Claro. Ujú. Ujú. Okey, ya. Ajá. Sí. Claro, sí. Claro claro. Ujú. Ujú. Ujú. El agotamiento, sí, ajá, claro. Ajá. Claro, sí. ¿Usas herramientas específicas para esto o o según tus horarios?